มันก็ท้อใจอะค่ะ รู้สึกว่าแบบ ทำไมอันนั้นก็ไม่ได้ อันนี้ก็ไม่ดี เหมือนแบบ เหมือนตัวเองเป็นคนไม่เอาไหน ซึ่งก็เป็นอย่างงั้น ไม่ใช่เหมือนตัวเองเป็นคนไม่เอา ตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนจริง ๆ อะค่ะ รู้สึกว่า แบบ
ไม่ <chuckles> ไม่จริงค่ะ อย่าคิดแบบนั้น ฮึ อือฮึ อะฮะ
แบบอย่างไปเดิน ไปออกทัวร์อะค่ะ ก็รู้สึกว่า โอเค ชอบแบบบริการนักท่องเที่ยวจริง แต่หัวสมองอะก็ไม่ได้พร้อมจำอะไรที่มันแบบยิบย่อยขนาดว่า โอ้ ตรงนี้สร้างในปีนี้ แล้วก็ถูกฟ้าผ่าตรง ลงในปีนี้นะ อะไรเงี้ย เรื่องข้อมูลพวกเนี้ย
อะฮะ อะฮะ ค่ะ อา เพราะว่าไกด์ต้องเล่า ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ มันต้องเป๊ะ เราให้ข้อมูลผิดไม่ได้ไงคะ ซึ่งแบบว่าถ้ามันผิดไป นั่นคือประวัติศาสตร์ก็คือจะถูกบิดเบือน นั่นก็คือ ผิดอีก อะ ไม่ได้อีก ก็รู้สึกว่า อืม ไม่ได้พร้อมขนาดนั้น แล้วก็ไม่ได้สมบุกสมบัน ออกแดดอะไรแบบนั้นน่ะค่ะ อะ งานเบาไม่เอา อะไรนะ งานหนักไม่เอา งานเบาเรานอนน่ะค่ะ ก็เลยรู้สึกแบบ "เอ๊ ยังไงต่อดี" อะ พอไปทำงานโรงแรม ไปอยู่ในบริ แบบงานง่ายนะคะ ก็แค่ให้แบบว่า คือแผนก ตอนแรกจะไปอยู่แผนกแบบต้อนรับ คือยื่นใบสมัครช้าก็เลยต้องไปอยู่ Food and Beverage ก็แบบว่ายืนเก็บจานทั้งวันน่ะค่ะ
อืม อืม อือฮึ อะฮะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อือฮึ เป็นยังไงอะคะ? อ่า อ๋อ เหมือนอยู่ในร้านอาหารเหรอคะ?
อือฮึ ใช่ค่ะ เราก็ทำจานเจินเขาแตกไปหมด ก็เลยรู้สึกว่า "อะ ไม่ได้แล้วแหละ อันนี้ไม่ถูกทางแล้ว" อา ยืนจนปวดขาเลยค่ะ น้ำหนักเยอะ ก็เลยแบบว่า "อ๊ะ ไม่ได้แล้ว อันนี้ก็ไม่ถูกทาง" อะ พอไปฝึกงานเกสต์เฮาส์ก็
<chuckles> อ๋อ อยู่ มันหนัก <chuckles> ใช่เลย อืม ใช่ <chuckles> จริง ๆ มันก็ไม่ใช่งานที่ง่ายเท่าไร มัน มันยากอยู่นะคะ ตน ต้องยืนทั้งวัน แล้วก็ของก็หนัก แล้วก็ต้องแบกทีละแบบหลาย ๆ อัน อย่างเงี้ย มัน มันท้าทายอยู่ เหนื่อยอยู่
ใช่ พอเป็นเกสต์เฮาส์ เป็นสปา อ๊ะ เหมือนจะเข้าท่านะ เหมือนจะได้อยู่ อะไรเงี้ย ก็ขายแพ็กเกจสปา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สวย ๆ อยู่กับแบบว่าเครื่องหอม อะ รู้สึกแบบว่ามันก็บันเทิงใจดีเหมือนกันนะ แต่ มันลืมไปอย่างหนึ่งค่ะว่า ต้องรับหน้าที่เป็นแคชเชียร์ด้วย คือเป็นคนเก็บเงินเนาะเวลาลูกค้าจ่าย นี่แหละค่ะมัวแต่เม้าท์มอยเนาะ นินทาชาวบ้านคนนั้นที คนนี้ที ลืมเก็บตังค์แขกค่ะ สรุปอะ ก็ต้องเอาเงินตัวเองเนี่ยเข้าไปโปะ นอกจากแบบเป็นเด็กฝึกงานน่ะไม่ได้เงิน ยังต้องแบบจ่ายเงินอีก เนี่ยค่ะ ท้อใจ ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย คือไม่ระวะ ระมัดระวัง ไม่มีความสมบุกสมบัน จะไปทำงานอะไรอะ ตื่นก็ไม่เป็นเวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเลยรู้สึกแบบท้อใจ หาตัวเองอยู่ช่วงหนึ่งเลยค่ะ แล้วก็เผอิญไปเจองานอยู่อันหนึ่ง รู้สึกว่า เขาอะเป็นตารางงาน แบบว่าไม่ได้เข้างานเป็นเวลาแบบ
อืม ค่ะ เป็นไงบ้างเอ่ย? อืม อะฮะ อา อ้าว! <chuckles> ค่ะ โอ๊ย อือฮึ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ